Evet, evet, çok güzel, eee, betimledin.
Peki, eee, spor yapmanın dışında, eee, müzik dinlemek, dans etmek de hoşuna gidiyor mu?
Evet, müzik dinlemek, eee, gerçekten benim vazgeçilmezim, yani müziksiz bir, eee, dünya, hayat düşünemiyorum. Yani, hı hı Evet, müziğe de tutkuyla bağlıyım, ki işte daha önceden böyle biraz daha karamsar tarzda müzikler dinlerken, şu anda, böyle, biraz daha enerjik, eee, modumu yükselten şarkılar dinlemeyi tercih ediyorum.
Hıı. Peki. O derece, ona da tutkuyla bağlısın aslında. Hıı. Hıı. Peki, o zaman dinlediğin müzik tarzında da bir dönüşüm yaşandı zamanla.
Evet, evet. Iıı, hı hı. Yani Tabii.
Evet. Peki, burada, eee, ilk önce, böyle biraz daha, eee, hani, belki depresif, ya da melankolik, eee, şarkılar dinlerken, şimdi, birazcık daha pozitif şarkılara geçişinin, ııı, sebebi neler oldu?
Yani, büyük bir ihtimalle, ergenlik dönemi diyebilirim, çünkü ergenlik dönemi, işte, böyle, hayatımızın, işte, en umutsuz diyebileceğimiz, çünkü, herkesin, böyle, bir isyan, <chuckles> eee, asi olduğu bir dönem, ve Evet, sorgulama dönemi. Eee, o yüzden, daha böyle isyankâr, böyle, işte ağır metal, eee, olsun daha böyle Rock.
Hıı. <chuckles> Evet. Hı hı. Sorgulama dönemi, gelişip büyüme. Hı hı. Hıı. Evet, şu anda gözümde canlandı. Peki.
Evet, <chuckles> eee, Rock ağırlıklı. Hı hı tabii.
Ama, ııı, sonrasında şarkıların sözlerinin pozitif olması, senin için aslında önemli hâle geldi.